Kita, nih, membahas mungkin ada, eee, berbeda sedikit, ya, dari biasanya, kita ngobrol tentang kalau misalnya Masnya, eee, kira-kira lebih apa, sih, kalau misalnya lebih menantang gitu, ya, lebih lebih problematik yang mana kira-kira antara belajar bahasa asing atau, eee, mungkin, eee, belajar me memainkan alat musik, nih, kalo Masnya? Mhm.
Heeh. Iya iya iya. Oke oke oke, kalau misalnya sebenarnya keduanya menantang juga, sih, ya, karena, eee, itu, ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga misalnya buat saya gitu, heeh, tapi mungki ya, tapi pastinya, eee, tantangannya beda-beda gitu, tapi kalau misalnya, eee, bahasa itu, kan, lebih ke komunikasi, ya, dan budaya juga gitu jadi kita harus, eee, mengikutinya secara, eee, kayak kelas biasa aja gitu, tapi kalau misalnya musik itu, kan, lebih ke koordinasi gitu, fisik, terus sama, eee, feeling-nya juga gitu harus enak gitu. Nah, kayaknya, ya, untuk keduanya lumayan, eee, menantang tapi kalau misalnya untuk saya pribadi, sih, kayaknya main alat musik itu lebih menantang, ya. <chuckles> Iya.
Mhm mhm. Oke, heeh. Betul betul, iya, heeh. Iya. Oke. Oh, gitu, oke. Mmm. Mhm. Iya. Oh. Oh, gitu, lebih menantang karena memang mengerti atau malah tidak mengerti tentang musik maksudnya ka kalau itu punya.
Karena memang, ya, tidak terlalu mengerti juga gitu tentang musik gitu. Heeh, karena emang dulu kayaknya jarang juga, sih, main alat musik gitu.
Oh, gitu. Oke oke. Heeh heeh. Heeh, kan, pernah tapi mungkin, eee, pas pas sekolah pernah belajar ini nggak, sih, disuruh dari sekolah kayak suling atau mungkin piano gitu? Suling, kan, ya, heeh heeh.
Pengennya, sih, pengen gitu, ya. Heeh. Suling? Ah iya, kalau suling pasti pernah gitu suai suling bambu atau sus suling apa, tuh, yang recorder gitu, ya, nah heeh. Tapi kayaknya emang itu-itu aja, sih, belajar suling gitu yang diajarinnya gitu nggak pernah apa yang lain gitar atau apa gitu. Jadi kalau mau belajar gitar itu atau piano, tuh, ya, di luar sekolah gitu.
Oke, oke. Recorder? Oh, iya iya. <laughs> Betul, ya. Heeh heeh. Oh, oke oke. Mmm, iya iya. Jadinya lebih menantang itu, ya. Oke oke, heeh.
Heeh. Kalau saya mhm, misalnya Mbak, sendiri gimana ininya, yang lebih menantang menurut, Mbak?

Ya itu mah lebih ke talent juga kan kalau bahasa. Itu soalnya enggak heeh, enggak semua orang tuh bisa belajar bahasa cepet tuh. Kalau misalnya orangnya kalau misalnya anaknya dia memang berbakat gitu, dan mempelajari bahasa, dia bakal lebih cepat gitu belajarnya.
Bisa bisa, iya, heeh. Nggak semua ya? Oh, iya iya. Heeh. Iya, sih, mungkin malah mungkin anaknya ber eee, berbakat ini mungkin yang aktif tangannya jad jadi anaknya lebih ber berbakat tadi kayak main musik gitu kan. Jadi bermusik juga, iya, bener sih
Heeh heeh. Iya iya, betul betul, heeh. Kalau misalnya ngatasin tantangan nih, kalau misalnya Mbak sekiranya pengen belajar bahasa lebih, ngatasin tantangannya itu apa sih selain misalnya, eee, ngalahin motivasi gitu maksudnya lebih besar motivasi gitu ada nggak? Mungkin lebih belajar kayak ke aplikasi atau, eee, belajar di YouTube atau masuk kelas gitu, pernah nggak?
Oke. Mhm mhm. Ah. Apa tuh? Iya iya, eee, pernah sih masuk kelas, iya, tapi itu udah udah lama banget saya pernah ikutan kursus bahasa Jepang kebetulan. Kursus bahasa Jepang itu tapi yang gratisan sih. Jadi cuman kayak, apa ya, intronya aja, awalnya aja, iya. Kalau misalnya mau ngelanjut ya harus bai har aduh, harus bayar gitu. Jadi ya <chuckles> jadi yang gratisan aja yang awalnya aja. Tapi kalau untuk cara efektif mengatasi apa sih tadi, mengatasi tantangan ya, ya, mungkin memang harus kembali ke diri sendiri sih kalau seperti itu, jadi ya harus konsistensi benar, jadi mungkin harus dijadwal juga, saya harus, eee, belajar ini dari jam segini sampai jam segini, udah gitu jangan dilupain juga, kayak ya kayak pas lagi belajar dululah di sekolah. Heeh, harus diulang-ulang gitu ya. Harus betul betul, ya baju belajar harus latihan ya, mau alat musik, mau bahasa. Paling kuatnya di mana. Betul banget, oke, iya. Makasih Mas ya iya, sama-sama selamat pagi.
Masuk kelas gitu? Heeh. Heeh. Mhm. Oh, ya ya. Mhm. Iya. Oh, itu yang awalnya aja ya. Mhm, yang Iya iya. Heeh heeh. Jadi lebih heeh, punya rencana juga ya. Oh, oke oke. Heeh heeh. Semuanya harus latihan gitu. Oke oke. <chuckles> Thank you Mbak obrolannya ya. Ayo, sampai ketemu lagi.

Oh piano, piano yang eee, apa sih yang besar itu ya maksudnya kan ada piano tuh ada yang kayak keyboard gitu kan ya, pianika mungkin <chuckles>
Iya iya. Eee, oh eee, keyboard juga kayaknya cukup sih kalau keyboard kayak untuk basic gitu untuk basicnya.
Oke. Mmm, mhm mhm. Oh iya.
Heeh, karena memang ya terinspirasi dari orang-orang lain yang jago main piano gitu Mbak, dan kelihatan keren, gitu.
Oke, iya sih. Iya bener ya <laughs> kalau ada yang bilang piano lancar lancar jaya tuh waduh itu itu kok dia bisa seperti itu gitu. <laughs> Lincah sekali. Heeh heeh.
<chuckles> Iya. Heeh, kalau misa kalau misalnya Mbak, sendiri gimana?
Kalau alat musik yang ingin saya pelajari mungkin eee, bener si piano, mau pengen, eee, drum pengen, kayaknya semuanya pengen gitar saya juga enggak bisa gitu. <chuckles> Pernah sih nyobain gitar tapi eee, <clears throat> apa sih sekali sekali itu, eee, aduh ini kok enggak bisa, apa ya, enggak bisa enggak bisa lihai gitu ya. Pindah-pindah eee, apa istilahnya tuh apa ya? Oh koordinasi, oh berarti mungkin koordinasinya jelek.
<laughs> Heh. Heeh. Eee, ya itu lebih keo koordinasi sih. Sa saya juga enggak bisa tuh pernah belajar main drum tuh kayak cuman gerakannya itu-itu doang dan itu tuh kan, tangan sama kaki itu harus beda kan si koordinasi pukulannya, jadi emang sulit banget sih belajar main drum.
Hmm. Iya. Oh gitu ya wah wah, heeh, oke oke.
Mhm. Iya iya.
Ternyata pernah ya Mas, nyoba nyobain? <chuckles> Bisa mungkin ya. <chuckles>
E Pernah nyobain, cuman karena mungkin oh enggak susah gitu, enggak bisa jadinya ya udah aja, selesai gitu. <chuckles> Kalau misalnya heeh, kalau misalnya Mbak, nih ada kalau misalnya ada faktor yang memengaruhi kesulitan Mbak, belajar bahasa sama musik itu apa sih?
Heeh heeh, heeh heeh. Oke. <chuckles> Waduh waduh.